Này bạn ơi, bạn có cái cách nào để làm giảm ngại, hay là cái việc là xấu hổ trước cái việc là mình phải học lại trước người khác không?
Ừm, cái việc này chắc là mình cũng có kinh nghiệm nha. Bởi vì mình cũng là một cái người người ừm, mình đã từng phải học lại rồi này. Thực ra ấy, là, kiểu, ngày trước thì mình có học một cái ngành của mình và sau đó thì, kiểu, mình cảm giác như là cái ngành này nó không phù hợp với mình lắm. Vậy nên là mình đã quyết định là sẽ bảo lưu cái việc học, rồi mình sẽ lại ôn thi để học lại và sau đấy mình sẽ lại thi lại á. Và, kiểu, mình học lại một cái ngành mà mình mong muốn. Bởi vậy nên là, kiểu, khi mà bắt đầu lại ấy, thì những cái, gọi là, ờ, mình sẽ học với những cái em, gọi là, kém tuổi hơn mình này, đó, chứ không phải là cùng trang lứa mình nữa. Vậy nên nha, là, kiểu, thực ra cũng sẽ có những cái cảm giác ngại và xấu hổ ấy. Nhưng mà có lẽ là, kiểu, qua một cái thời gian thì mình cũng biết cách làm cách nào để cho có thể là bị hết ngại với cả xấu hổ rồi.
À, thế á hả? Ừm. À. Ừm. Ồ. Đúng rồi. Ừm, tính ra là cái việc mà bắt đầu lại như thế gi giai đoạn đầu cũng khó khăn mà, đúng không? Tất cả mọi thứ luôn, kiểu là, mọi thứ để khiến cho bạn cảm giác là bắt đầu lại, mọi thứ nó đều mới mẻ, rồi xong đó là phải bắt đầu lại, với lại gặp những cái người khác, đặc biệt là những cái em kém tuổi hơn ở đây ấy. Thế thì không biết là cái điều gì khiến cho bạn cảm thấy ngại nhất khi mà phải học lại trước mặt người khác nhỉ?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Có lẽ là đầu tiên chính là cái cảm giác của mình đi. Kiểu, bản thân mình là đã cảm thấy là mình rất là ngại lùng rồi đấy. Thứ nhất là, kiểu, ừm, bởi vì rằng là mình không học cùng với cả các bạn cùng trang lứa mà lại học với cả các em kém tuổi hơn, kiểu, ví dụ như là các em ấy kém mình 1 tuổi, các em ấy đang học đầu năm nhất, nhưng mà mình đã hơn các em ấy rồi mà mình vẫn đang học đại học năm nhất ấy. Đó, thì, kiểu, cái cảm giác đó lúc đầu nó đến từ bản thân mình luôn, mình cảm giác như là, kiểu, ừm, kiểu như có cái sự, gọi là, mình chậm hơn so với người khác này, đó, các em kém tuổi mình như lại học bằng mình ấy. Vậy nên nha, kiểu, đầu tiên là cái cảm giác ngại và xấu hổ nó bắt đầu nó đến từ mình luôn, là, kiểu, cái bản thân mình là cảm thấy ngại và xấu hổ á. Xong rồi nha, kiểu như là, cái năm đó, ừm, mình vào xong rồi là mình nhìn thấy ở trên cái confession của trường mình á, mình thấy không biết là, kiểu, một cái bài, một cái x á, câu confession này là, kiểu, nó chỉ là, kiểu, để, gọi là, khích đểu hay là, kiểu, thật lòng, nhưng mà kiểu nó cũng đại ý rằng là, kiểu ờ, đại ý, rằng là, kiểu: "Các anh chị mà học lại ấy thì có lẽ là kiểu" ưm, bầm cái người nó nói nha là, kiểu "các anh chị nào mà học lại sẽ không nhận được những cái sự tôn trọng từ người khác" chẳng hạn, đó. Thì là khi mà mình đọc cái câu confession ừ đúng rồi, mình đọc cái confession đấy nha, mình cũng có một chút xíu suy nghĩ một chút xíu á. Đó, nhưng mà là, kiểu, cũng may rằng là cái lớp học của mình nó không có, gọi là, những cái thành phần như thế mình chỉ toàn là đọc trên mấy trang confession như thế thôi á.
Ừm. Đấy. Ờ. Ừm, ừm. Đấy. Ờ. Ừm, ừm. Khoan, là sao ấy bạn? Trời, vậy luôn ấy hả? Trời ơi, buồn nhỉ! Ừm, ừm. Cũng rất là may mắn, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là khi mà bạn đọc lại những cái dòng đấy thì trong lòng của bạn cũng sẽ suy nghĩ một chút, ừm, dù nhiều, dù ít, là bạn cũng sẽ suy nghĩ mà, đúng không? Kiểu, cảm giác là ở đây không có một cái sự tôn trọng nhất định ấy, đối với những cái người mà học lại, đúng không? Và bản thân của bạn ở đây bạn cũng đang đi học lại như thế rồi ấy. Thế thì không biết là làm sao để bạn làm giảm được cái cảm giác đấy? Chứ chẳng lẽ là cứ để nó mãi, nó cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của bạn như thế hả?
Đúng rồi. Ừm luôn. Ừm. Ờ, đúng rồi nha. Và cũng là may ấy, mình nghĩ rằng là, có lẽ là, kiểu, mình cũng rất là may mắn khi mà, kiểu, mình học những cái lớp học này nọ kia mà mình học lại á, thì mình đều gặp được những cái người bạn học cùng rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù nhá, là các em ấy bé tuổi hơn mình ừ, đúng rồi, đúng rồi đó, rất là may mắn luôn. Các em bé tuổi hơn mình nhá, nhưng mà, kiểu, các em ấy luôn coi mình như là một cái người bạn luôn á. Các em ấy không hề, gọi là, có một cái sự như là, kiểu, sự chê bai hay là sự khinh thường hay là cái sự, gọi là, nghĩ rằng là những cái người học lại là những người, gọi là, yếu kém, những cái người nào học dốt hay là gì đó đâu. Ờ, đều đối xử rất là công bằng luôn và, kiểu, đều tỏ ra vô cùng là thân thiết và kiểu ừm, lúc đầu nha, là, kiểu, bởi vì mình cảm thấy ngại ngùng mà, có mỗi mình mình học cùng một cái lớp, gọi là, toàn kém tuổi hơn mình ấy. Nên là lúc đầu là, kiểu, mình không hay tham gia vào những cái cuộc trò chuyện này, không, gọi là, chủ động bắt chuyện hay là kết bạn các kiểu đâu nha. Nhưng mà là, kiểu, các bạn đó ấy ờ, các em đó, các em đấy, gọi là, ừm, rất là chủ động trong cái việc, gọi là, lôi kéo mình, để khiến cho mình có thể là hòa đồng hơn đúng rồi, với cả cái lớp học đó luôn á. Với lại mình nghĩ rằng là, ừm, có thể là bản thân mình nha, mình cảm thấy ngại, nhưng mà nhờ, những cái người xung quanh người ta không hề tỏ ra một cái sự gì, gọi là, khinh thường hay là gì đó với mình á, vẫn là mọi người còn, gọi là, giúp mình trong cái việc mình hòa nhập luôn á. Nên là, kiểu, mình rất là biết ơn và từ đó là, kiểu, cái cảm giác ngại ngùng hay là xấu hổ của mình ấy, nó cũng không còn nữa luôn á.
Ừm. Ờ, may nhỉ? Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm. Trời ơi, thích nhỉ! Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ờ, cũng rất là may mắn luôn ha. Kiểu là, các em coi như là, ờ, "cái người chị này là một cái người bình thường thôi", cũng chỉ là đồng trang lứa với những cái em đấy thôi ấy, cho nên là không có cái sự ngại ngùng ở đây mà, đúng không? Thế thì cho mình hỏi thêm chút xíu nhá. Không biết là lúc đấy là các em xưng hô với bạn như thế nào? Coi bạn như là một cái người bạn cùng tuổi bình thường ấy, hay là sẽ gọi bạn bằng chị?
Ừm. Đúng rồi. Đúng na Ồ, sẽ tùy từng người nha. Không kiểu như là, sẽ có những cái người nào, kiểu như, một cái nhóm bạn thân thiết với mình á, lì các em ấy sẽ xưng, gọi là, mày tao luôn. Đó, thực sự là, kiểu, xưng như bạn bằng bạn bằng bè. Ừ, bằng vai phải lứa luôn, bởi vì thực ra thực sự là, kiểu, mình lại sinh cuối năm đó. Và, kiểu, gần như là, kiểu, mình cũng rất là hay có những cái người bạn, gọi là, kém tuổi mình luôn á. Mà, kiểu, kém mình 1 tuổi ấy thì mình vẫn hay xưng là, kiểu, bạn bè các kiểu này, mình hay xưng là bạn bè chứ không hay xưng là chị em đâu. Bởi vậy nên nha, là, kiểu, những cái nhóm bạn mà thân với mình ở những cái lớp học đại học thì bọn mình sẽ xưng là bạn bè, cậu tớ các kiểu. Còn đâu là vẫn có những cái em mà, kiểu, học cùng chung á, nhưng mà, kiểu, cũng không thân thiết lắm, thì cái vẫn xưng mình là chị em ừ, đúng rồi. Nhưng mà mình thấy là cả 2 cách xưng hô đều rất là ô kê, bởi vì là, kiểu, mình rất là thoải mái với, kiểu, mọi người cũng đều thoải mái với cái cách xưng hô này ấy, cả hai người đều cảm thấy thoải mái luôn. Vậy nên là, kiểu, mình cũng rất là ô kê, gọi là, mọi người muốn gọi sao cũng được luôn á.
Ừm. Ừm. Ờ, thế cũng hay nhỉ. Ừm. Ờ, ờ. Ờ, kiểu cũng ngại, đúng không? Ừm. Ờ. Ừm, nói chung như thế cũng hay mà, đúng không? Tại vì nhiều người ấy, khi mà, kiểu là, vô tình là ừm, biết là ừ, là bạn đang nhiều tuổi hơn rồi mà, đúng không? Nhưng mà mọi người cứ xưng, kiểu, chị em các thứ, đôi lúc là, kiểu, người ta cũng sẽ ngại, càng rõ được cái sự là bây giờ là bạn học lại, bạn nhiều tuổi hơn ấy, đúng không? Nhưng mà vô tình cái cách mà xưng hô của các em đấy, kiểu, mày tao, bạn bè như thế khiến cho bạn cảm giác là, à, bạn cũng đang rất là giống một cái người bình thường ở trong cái lớp học này thôi, đúng không? Không có cái gì khác biệt hết ấy. Ừ, thì điều đấy cũng rất là hay luôn mà. Thế thì không biết nhá, trong cái quá trình học của bạn đi, ờ, có cái trường hợp nào mà bạn, kiểu, cảm giác là bị mắc lỗi trước đám đông, rồi xong đó là bạn cảm thấy ngại ngùng chưa? Lúc đấy là bạn sẽ xử lý sao?
Chuẩn luôn. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu <laughs> chuẩn luôn chuẩn luôn! Ừm, đúng rồi, kiểu, mang cảm giác hòa nhập nha. Ừm. A. Ừ, thì cũng có chứ, có lẽ là, kiểu, ồ, cái việc mà mắc lỗi trước đám đông hay là, kiểu, trong cái lớp học nha, mình nghĩ rằng là không thể nào mà tránh được ấy. Lớp học nào hay là một cái tiết học nào, có lẽ là cũng sẽ phải có cái đó. Nhưng mà có lẽ là, kiểu kiểu như, nói chung là mình tính cái hồi đầu năm thôi. Thì cái đó thì mình nghĩ rằng nó sẽ càng cảm thấy giác ngại ngùng hơn nếu mà, kiểu, cái người bị mắc lỗi đó là mình ấy, lại còn học trong một cái lớp học mà, kiểu, toàn là những cái em kém tuổi hơn. Thì mình nghĩ rằng là, kiểu, ờ, cái hồi đầu tiên nha ừ, đúng rồi, mình nghĩ rằng là đầu tiên là mình rất là sợ những cái ánh mắt của người khác, đó. Ờ, mình sợ mọi người đánh giá mình các kiểu, các kiểu, các kiểu, các kiểu đó ấy. Nhưng mà là, kiểu, mình cũng nghĩ rằng là nhờ cái sự, gọi là, sợ trợ giúp này, nhờ từ cái, gọi là, cách mọi người đối xử với mình như thế nào ấy, mọi người đều đối xử với mình rất là công bằng luôn. Đờ, vậy nên rằng là, kiểu, mình không hề cảm giác có được, gọi là, bị ngại ngùng hay là bị xấu hổ hơn rất là nhiều nếu mà mình trả lời sai đâu ấy. Và đặc biệt là, ừm, những cái người giáo viên của mình nữa, mọi người đều đối xử vô cùng là công bằng luôn. Mọi người không có, gọi là, cái sự, gọi là, thiên vị hay là, kiểu, có cái sự phân biệt đối xử nào giữa những cái người học lại hay là những cái người, gọi là, học đúng luôn nha. Đó, mọi người đều rất là có cái sự công bằng này. Và bởi vậy nên là, kiểu, trong cái suy nghĩ của mình ấy, thì mình cũng có cái suy nghĩ rằng là, ừm, mắc lỗi thì cũng có bị làm sao đâu này. Cũng không phải là bởi vì rằng là, ờ, bởi vì là cái khoảng cách về độ tuổi hay là gì đó mà, kiểu, mình mắc lỗi nó lại nghiêm trọng hơn là các em mắc lỗi chẳng hạn, nó không có cái sự đó. Mọi tất cả mọi người đều là học ở đó mà cùng học với nhau. Bởi vậy nên là tiếp thu kiến thức nó cũng đồng đều với nhau này. Vậy bên này cái việc mắc lỗi nó cũng là bình thường thôi. Tự mình suy nghĩ thế, mình cũng tự mình thoát ra được khỏi cái cảm giác ngại và xấu hổ luôn á.
Ừm. Đấy! Ừm, ừm. Đấy, thế lúc đấy là bạn làm thế nào? Đấy. Ừm. Hay nhỉ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Trời, rất là may mắn vì bạn có một cái góc nhìn rất là tích cực luôn mà, đúng không? Bởi vì bạn cũng coi như là bạn là một cái người bình thường thôi, mắc lỗi thì là mắc lỗi trong cái việc học tập thôi mà, chứ có phải là mắc lỗi do bạn là nhiều tuổi hơn người ta, do bạn là học lại đâu, đúng không? Nên là cái việc mà trừ từ chính cái suy nghĩ của bạn nó tích cực như thế ấy, khiến cho cái việc là bạn cảm thấy là nó tự tin hơn, cũng thoải mái hơn, trước cái việc là mắc lỗi như thế thì nó cũng rất là hay luôn mà. Thế thì ví dụ giả sử như là, ừm, không biết là cái lúc m cái lúc mà ngại ngùng thường là nó sẽ đến cái giai đoạn là đầu tiên, đúng không? Khi mà bạn mới bước vào lớp học, hoặc là 1 năm đầu ấy, mới làm quen với mọi người, đúng không? Thì bạn có cách nào để kết nối cũng như là bắt chuyện với mọi người, làm sao cho nó tự nhiên thoải mái nhất không?
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm, có lẽ là, kiểu, cái việc mà mình nghĩ rằng là cái bạn chất của sự tự tin ấy, đó chính là mình nói sự thật, cái gì mà mình cứ càng che giấu ấy thì lại khiến cho mình cảm giác bị mất tự tin luôn. Bởi vậy nên là khi mà từ bắt đầu nha, mình muốn mà làm quen với những ai thì mình sẽ luôn luôn là nói trước là, kiểu, à, thực ra là, kiểu, mình sinh năm này này, chứ không phải sinh năm này đâu, mình lớn hơn các bạn 1 tuổi đó. Đó, vậy nên là, kiểu, mình thực sự là, kiểu, mình nói đúng cái sự thật mà mình đang có, mình không hề che giấu, hay là, kiểu, mình tạo dựng nên là, kiểu, mình là một người ít tuổi hơn chẳng hạn. Mình nghĩ rằng bởi vì cà là cái việc mình luôn luôn nói sự thật khiến cho mình có được cái cảm giác tự tin, bởi vì là, kiểu, mình nói được hết tất cả những gì mà con người của mình đang là như thế nào mà. Bởi vậy nên là, kiểu, nhờ cái việc mà mình tự tin là mình nói thật như thế nha, khiến cho là mọi người cũng đón nhận mình với một cái ánh mắt rất là rộng mở và cởi mở luôn á. Mọi người, kiểu, không hề bởi vì ừ, trước khi mình được giới thiệu là mình cũng lo lại lo ngại là, kiểu, nếu mình nói thật như thế, thì mọi người, gọi là, có bị, gọi là, kiểu, bị, gọi là, khựng lại hay là, kiểu, bị, gọi là, bị không thân thiện nữa không? Thay về tiếp đón những người bằng tuổi ấy. Nhưng mà thực ra là mọi người đều rất là thân thiện luôn nha, mọi người còn bảo là: "Uây, hóa ra là, kiểu, chị lớn tuổi hơn bọn em à? Sau này bọn em phải nhờ chị giúp đỡ rất là nhiều lắm." Đó, là nhờ cái sự ân thân thiện và ấm áp của mọi người này cũng khiến mình tăng thêm được cái sự tự tin nữa đó.
À! Đúng rồi á. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ồ, trời hay nhỉ! Ừm hưm. Đúng rồi. <chuckles> Ờ. Ừm, ờ, tính ra là từ cái việc mà bạn tự nói thật ra với cả là cái việc mà mọi người thân thiện như thế, nó sẽ tất cả mọi thứ nó sẽ giúp cho bạn là cảm thấy thoải mái, tự tự tin hơn khi mà nói chuyện trước mọi người mà, đúng không? Thế nhưng mà có bao giờ bạn cảm thấy là hơi bị áp lực một chút xíu là bởi vì là, ờ, bạn nhiều tuổi hơn mọi người, có thể là mọi người sẽ hay nhờ vả về c những cái việc mà liên quan đến học tập này, hay là những cái liên quan đến, ơ, cái chương trình hoạt động ngoại khóa chẳng hạn ấy, mọi người sẽ tin tưởng bạn hơn bởi vì là bạn nhiều tuổi hơn không?
Chuẩn luôn. À, giống nha, kiểu là, kiểu, sẽ, gọi là, mời mình làm nhóm trưởng hay là, kiểu, lớp trưởng gì đó ha? Ờ, ừm, thực ra nha <laughs>
Đấy đấy, đúng rồi. Bởi vì là, ờ, chị là một người rất là nhiều kinh nghiệm đờ, đấy, ví dụ thế.
Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm, có lẽ là mình cũng có những cái nỗi sợ như thế nha, và mình nghĩ rằng là không biết là, kiểu, nếu mà, kiểu, mình được giao cho những nhiệm vụ đó thì có được không? Nhưng mà có lẽ là đúng là, kiểu, mình cũng là ở trong những cái phần cán sự của lớp này, nhưng mà, kiểu, cũng không phải là lớp trưởng đâu mà lớp s trưởng là một cái bạn khác cơ. Bởi vậy nên là, kiểu, mình cũng thấy là cái vai trò đấy là ô kê, đủ dùng với mình rồi nói chung là vừa vẫn có thể là, kiểu, ờ, mang một cái danh xưng, một cái trách nhiệm, một cái chức vụ cho lớp này. Nhưng mà mình cũng, ơ, gọi là, cái chức vụ lớp trưởng ấy là được cho một cái người đúng rồi, cho một người hoàn toàn là có năng lực luôn, một người có năng lực trong cái việc, gọi là, ừm, điều hành, gọi là, hay là, kiểu, kiểm soát và có trách nhiệm ở trong lớp á, thì mình thấy là, kiểu, cái việc mà lớp của mình đã giao cho một cái bạn có đủ năng lực như thế rất là ô kê rồi. Việc của mình, gọi là, hỗ trợ bạn đấy theo một cách nào đó, ờ, nhờ từ nhờ những cái kinh nghiệm của mình này, hay là nhờ từ những cái việc khác á, đó khiến cho là, kiểu, mình cũng có thể giúp ích được cho cái lớp học của mình, mà cũng không phải là, kiểu, ở một cái chức vụ nào đấy mà, kiểu, mình đang bị với tầm quá mình ấy thế là mình thấy là, ừ, cái này nó cũng ô kê, nó vừa dùng đủ vừa đủ dùng với mình luôn á.
À. Ừm. Không quá áp lực, đúng không? Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Hay hay, đúng không? Ừm, ừm. À. Cũng may mắn là mọi thứ nó cứ vừa tầm vừa phải, đúng không? Cái gì quá nó cũng không tốt, ừm, nhiều quá nó cũng không tốt mà ít quá nó cũng không tốt mà, đúng không? Nên là mọi thứ nó cứ vừa vặn như thế này, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy là thoải mái hơn rất là nhiều, coi như là bạn cũng đang học một cách bình thường thôi, không phải là học lại hay là nhiều tuổi hơn hay là gì hết ấy. Thế thì không biết là có bao giờ mà, ừm, ví dụ bạn cần phải nhờ vả ai đó một cái việc gì đấy đi, trong lớp học thì chắc chắn sẽ có những cái lúc mà làm việc nhóm với nhau hay là có rất là nhiều thứ có có thể là cần nhờ vả với nhau, đúng không? Thế thì bạn có việc à, có ngại cái việc đấy không?
Chuẩn luôn. Đúng. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn luôn. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, có lẽ là ừm, nói chung là lại nói đến cái hồi đầu của mình nha, hồi đầu của mình thì cũng có ngại ngùng một chút xíu đó. Bởi vì rằng là cái hồi đó thì mình chưa gọi là, chưa có được cái sự thân thiết với mọi người ở trong lớp này, chưa đúng rồi, chưa tự tin, với cả là, kiểu, mình cũng chưa biết hết mọi người như thế nào, mọi người tính cách con người như thế nào, và, kiểu, cũng hơi ngại ngùng, chưa có được cái sự thân thiết ấy, là cũng hơi ngại ngùng trong cái việc chia sẻ này. Nhưng mà, kiểu, có lẽ là, kiểu, mình dám thử ừ, mình dám thử á, mình dám bước qua được cái vòng an toàn của mình này. Mình nghĩ là: "Ôi thôi kệ, cứ hỏi thử đi xem là mọi chuyện như thế nào." Nếu mà, kiểu, mọi người không vui vẻ thì thôi mình lại chuyển sang chỗ khác chẳng hạn. Đó, mình nghĩ rằng là, ờ, nên thử đó đúng rồi. <laughs> Đó nên có một cái, gọi là, một cái bước ngoặt ờ, đúng rồi, kiểu, mình phải bước qua khỏi cái vùng an toàn của mình á. Xem xem thử là mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, và cũng rất là may là mình đã có được cái sự can đảm để mình, gọi là, cũng chủ động để mà trò chuyện với mọi người, bảo là, hỏi về bài tập nhóm này, ghép cặp làm việc nhóm với nhau này, hay là, kiểu, hỏi về những cái phần bài tập á. Đó, thì mình nghĩ rằng là nhờ cái việc mà mình cũng đã cố gắng để mình có thể bứt phá ra được, mình còn gạt đi cái nỗi ngại ngùng của mình, xấu hổ của mình, gọi là, mọi người cũng đều, ừm, gọi là, bình đẳng như nhau cả thôi. Vậy nên là, kiểu, nhờ đó nha, thì mình cũng đã, gọi là, can đảm hơn trong cái việc là mình bắt chuyện rồi, và có lẽ mọi chuyện cũng, gọi là, tiến triển theo một cách rất là tốt luôn đó, theo mình nghĩ.
Ừm. Chưa tự tin, đúng hông? Ừm, ừm, ừm. Đấy, thế xong bạn làm thế nào? Ờ. Ờ, cũng tự tin ghê ha! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À. Ừ. Ờ. Nói chung là mọi thứ bạn đang làm rất là tốt luôn mà, đúng không? Từ cái việc mà bạn chủ động, bạn tạo dựng được cái sự tự tin của bạn như thế nào khi mà bắt đầu học lại như thế. Đây là việc mà chủ động tạo dựng mối quan hệ và cũng là, kiểu là, để giúp cho bản thân bạn tốt lên mà, đúng không? Thế thì hỏi sâu bạn một chút về cái vấn đề học tập đi. Khi mà bạn quyết định học lại như thế này ấy, thì bạn có chuẩn bị tâm lý hay là chuẩn bị trước những cái điều gì đấy để giúp cho cái cuộc sống của bạn ở cái môi trường đại học mới này ấy, một cái ngành nghề mới như thế này, nó tốt hơn không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, có lẽ là cũng có nha. Trong c cái khoảng thời gian mà mình, gọi là, quyết định đi học lại hay không ấy, thì cũng có rất là nhiều những cái suy nghĩ của mình này. Suy nghĩ xem là, kiểu, cái việc học lại của mình như thế có đúng không? Cái việc mà mình bắt đầu chậm lại 1 năm như thế có, gọi là, ảnh hưởng gì đến cái cuộc đời của mình không này? Và là cả cái việc, gọi là, mình bắt đầu lại một cái cuộc sống mới khi mà mình học lại nữa, không còn những cái người bạn bè đồng trang lừa với mình mà toàn là những cái em nhỏ hơn mình thôi này. Đó, vậy nên rằng là, kiểu, cũng có rất nhiều suy nghĩ nha, nhưng mà mình nghĩ rằng là bởi vì là tất cả là vì cái mục tiêu của mình, ừm. Cái lý do gì khiến cho mình phải học lại đó chính là, kiểu ừm, đúng rồi mình thấy rằng là cái con đường này của mình, mình đang đi nó không còn phù hợp với mình, và mình bắt đầu một cái con đường mới. Bởi vậy nên là mình nghĩ rằng là những cái đó nó không thể nào mà khiến cho mình cản đi cái việc mà mình phải bắt đầu lại được. Đó, và mình nghĩ rằng mình có một cái quyết tâm rất là lớn, khiến cho cái việc đó là mình, ờ, nhờ những cái không phải những cái ngại ngùng hay là gì gì đó nó bị cản bước mình á. Vậy nên là, kiểu, dẹp nó sang một bên thôi ừ, đúng rồi, đến lúc đó rồi tính sau. Đó, nhưng mà cũng may là khi mà, kiểu, mình học lại thì những cái kết quả mình nhận được đều vô cùng tốt luôn. Từ bạn bè, thầy cô hay là quá trình học á đều rất là thuận lợi với mình và, kiểu, mình cũng rất là cảm thấy may mắn khi mà mình ừm, mình chấp nhận và mình quyết định, gọi là, một cái bước ngoặt lớn luôn á.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ, việc của bạn, đúng không? Ừm. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Trời ơi, may mắn nha, ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Công nhận may thật luôn đấy bạn ạ. Nghe bạn kể bằng một cái sự tự hào như thế này thì mình cũng đoán được là bạn đã trải qua một cái giai đoạn học tập như thế nó cũng rất là vui vẻ, nó rất là đạt được những cái thành tựu riêng mà, đúng không? Thế thì hiện tại khi mà đứng trước cái những cái người bạn cùng trang lứa của bạn nha, không phải là những cái người bạn đại học mà cái ngành mới của bạn nữa, mà là chính là những cái người bạn cùng trang lứa của bạn ấy, có thể là bạn cấp ba hay là những cái bạn ở cái ngành đại học cũ ấy, thì bạn có cảm thấy tự tin khi mà nói về những cái ngành mới mà bạn đã từng học qua không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. có lẽ là, kiểu, lại nói về cái sự tự tin đó chính là cách để mà mình tự tin, chính là bởi vì mình nói thật, mình cũng là chia sẻ thật luôn, đó chính là, kiểu, mình cũng đã chia sẻ là mình đã từng học cái ngành này nhưng mình không t không thấy phù hợp và mình đã quyết định là, kiểu, mình đã học lại sang mớ ngành mới. Và cái việc mà mình chia sẻ hết những cái gì mà mình nói như thế vào hoạt đầu là sự thật á, thì thực dư là, kiểu có lẽ là, kiểu, hiện nay nhà có rất là nhiều người cũng chọn lại con đường này giống như mình. Cũng có rất là nhiều cái con đường dẫn đến trong cái công việc học tập luôn, và mọi người không hề cảm thấy lạ lạ lẫm hay là, kiểu, cảm thấy như là: "Ồ, cái con này nó khác người thế!" chẳng hạn, nó không hề có như thế luôn. Các bạn cũng đều rất là cổ vũ mình này cũng hỏi thăm mình, rồi là có người còn hỏi xin kinh nghiệm một cái việc học lại đấy của mình như thế nào, đó. Với lại kiểu ừm, đúng rồi, tất cả những cái người bạn của mình đều rất là ủng hộ của mình luôn và đều rất là tôn trọng cái quyết định của mình luôn đó.
<laughs> Ừm. Ưm, ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ôi, thế hay mà, đúng không? Ừm. Ừm, chính ra là cái việc mà bạn học lại như thế này chắc chắn là nó cũng sẽ giúp cho bạn là trưởng thành hơn theo nhiều cách khác nhau mà, đúng không? Bạn có thấy thế không?
Chuẩn luôn đó! Mình cũng cảm giác như là nhờ cái quyết định học lại này nha, thực sự là, kiểu, khiến cho mình có được rất là nhiều những trải nghiệm khác biệt luôn á.
Ừm, trời ơi, quá là tuyệt vời luôn! Mình cũng rất là cảm ơn bạn vì hôm nay chia sẻ những cái điều rất là tích cực về cái việc mà quá trình bạn bắt đầu học lại như thế nào nhá.
Mình cũng thế nha. Cũng rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về cái quá trình của mình này hay là, kiểu, cái cách mà mình, ơ, không ngại và xấu hổ khi mà học lại trước người khác á. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ô kê, nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.